Biasanya sekitar jam 8-an ya, jam 8 pagi itu udah makan itu, sebelum keliling ke rumah-rumah saudara, gitu ya, mhm.
Oh, oke. Oh, iya paham banget, dan biasanya yang masak semua makanan itu, siapa tuh? Apakah kamu? Atau keluarga-keluarga lainnya?
Kalau ini kan, kebetulan masakannya masakan yang agak serius, dan berat ya, jadi aku cuma bantu dikit aja gitu, ya, kalau yang nge-handle semuanya, pasti mamaku ya. Karena in yang spesial dari opor ayam ini. Jadi, eee, opor ayamnya tuh harus dibuat dari ayam kampung. Nah jadi
<laughs> Oh, oke. Mmm, oke. Oke, kenapa tuh? Apa bedanya ayam kampung dan ayam yang biasa kita makan, bya ayam suntikan, gitu ya?
Beda ya, kalau itu kan tinggal beli, ya. <laughs> Kalau ayam milot itu tinggal beli ke pasar ya. Kalau ayam kampung ini kita, eee, motong sendiri, gitu di rumah, mhm. Jadi mengolahnya bener-bener dari awal, gitu. Nah, itu kan tentu aku belum bisa dong. <laughs> Jadi aku cuma bantu-bantu aja, mhm.
Eh, bener? Heeh. Oh gitu. Oke, wow! <laughs> Belum tega, ya? Oh gitu, bantu mendoakan ayamnya kah? Atau gimana nih? <laughs>
<chuckles> Bantu bantu bantu ulek bumbu sih, kayaknya. <laughs> Yang handle ayam biar orang tua aku aja, gitu.
Oh, benar benar benar benar. Oh, oke. Tapi bagi kamu nih, yang udah ngelihat, eee, cara berma permasakan opor ayam gitu. Itu susah enggak sih sebenarnya? Apa gampang?
Mhm. Agak susah kali, ya? Karena enggak terbiasa kan, ini menunya juga, dimasaknya, eee, hari-hari tertentu aja, kan. Nah mhm, biasanya tuh, agak tricky-nya itu di, eee, pakai santan kan. Nah, di santannya itu biasanya kan ada pecah, atau ada yang pecah gitu loh. Ja mhm, kalo yang pecah itu jadi jadi gitu loh masakannya.
Mhm, benar. Oke. Oh, gitu! Oke oke oke, aku baru tahu. Mmm, paham paham paham. Wow! Tapi, eee, selain opor ayam, itu biasanya kamu ada makanan apalagi sih? Pasti banyak nggak sih?
Tadi, satunya pasangannya ada, sambal goreng kentang lah yang spesialis ini, sambal goreng kentangnya itu jadi, bukan cuma kentang aja, tapi pakai hati sapi sama pete, eee, wajib ada pete, karena orang Jawa Barat, ya? <laughs> Mhm.
Iya, gimana tuh? Oh! <laughs> Oh, bener bener bener. Oke, ada hati sapi? Emang enak rasanya?
Mhm. Enak banget itu, sama kentang udah cocok banget kan? Jadi sambel eee, sambelnya ya bumbunya biasa ya, bumbu sambel. Terus sama kentang, kentangnya udah digoreng, lalu sapi sapinya itu udah direbus ya? Udah direbis rebus lebih dulu, biar enggak bau amis, udah dibumbuiin dulu biar wangi, nah sama pete. <laughs> Pete itu wajib, sampai tahu nggak mhm, sampe pete itu, setiap lebaran harganya bisa naik 2 kali lipat dari biasanya, atau berkali-kali lipat.
Iya? Oh! Oke. Wah! Oke. Perpetean itu, wajib ya? <laughs> Oh, demi apa?

Heeh, udah nggak ada kulitnya tuh, digoreng pake, eee, bawang putih.
Hmm. Oh oke, terus dimakan jadi seperti snack atau gimana?
Mhm jadi ke Tapi snack jadi kering gitu bentuknya.
Oh, baru tahu aku. Mmm, berarti rasanya kayak super gurih gitu ya, sebenarnya ya.
Hmm digoreng. Mhm. Itu pake. Gurih banget, ih gurih banget. Mana bau bawang putihnya itu kan wangi wangi enak ya. Nah
Aduh kebayang. Mhm. Aduh kebayang banget lagi.
Iya itu kacang bawang. Nah setelah kacang setelah kacang bawang itu biasanya kan nyari yang manis-manis nih. Nah ka <laughs>
Mhm, terus ada apa lagi tuh? Oh oke, udah masuk ke ranah manis, oke.
Ka es yang manisnya ini, biasanya pasti udah pada tau dah kalau ini mah pasti kue nastar gitu.
Benar banget lagi, iya kue nastar, terus ada kue apalagi ya, putri salju nggak sih?
Banyak banget, kue nas mhm, putri salju juga wajib banget tuh, ada di lebaran. Banyak banget ya kue-kue lebaran itu.
Wah, si. Oh gitu. Mhm, benar banget. Tapi kalau misalnya itu kan dari makanan nih. Kalau dari minuman, apa sih minuman yang sangat identik sama lebaran? Apakah cuman Aqua gelas? Atau apa tuh? <laughs>
<chuckles> Iya lagi. Oh, ada. Minuman yang identik sama lebaran tuh pasti sirup-sirupan nggak sih. Nah, mhm, jadi betul, jadi itu diminumnya kan sama es ya, seger biasanya kan kalau lebaran itu, aur eee, hawanya tuh panas-panas gitu ya, karena banyak orang gitu, ketemu banyak orang, jadi harus minumnya yang seger-seger itu. Tapi ada lagi nih selain minuman yang bikin segar, kalau di tradisi makan lebaran di rumahku. itu bisa biasanya bikin asinan mangga.
Oh benar, sama iklan Marjan juga kebayang ya, itu ya. <chuckles> Iya lagi. Benar benar. Yeh. Apa itu?